अरे! ये तो फिर काफ़ी गंभीर समस्या है वैसे हाँ, कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए वैसे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप ना काफ़ी गेम्स खेलते हैं, संगीत गाते हैं तो कभी किसी ने आपको गिफ्ट दिया है? किसी अजनबी ने देखिए आपको गिटार गिफ्ट कर दिया या कभी जूते गिफ्ट दिए, कपड़े गिफ्ट कर दिए। ऐसा हुआ है कभी?
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अरे! ऐसा होता तो बड़ा बड़ी खुशनसीबी थी, मतलब ठीक है। उतना एक दो बार देखिए अब हो सकता है मज़ाक के लिए आउट ऑफ अफेक्शन 1 2 लोगों ने ऑटोग्राफ़ माँगा था। तो <coughs> तो वो थोड़ा ब बढ़िया सीन था। जी, जी।
अच्छा। क्या बात है! <laughs> आपका भी ऑटोग्राफ़ माँगता है कोई?
अ अ, अरे माँग लेते हैं लोग। अच्छा गाता हूँ तो सेल्फ़ी भी खींचने बोल देते हैं।
<chuckles> अच्छा ऐसा भी होता है। तो बताइए उसके बारे में कुछ। क क्या हुआ था उस किस्से में? कुछ उस किस्से के बारे में बताइए थोड़ा?
जी, जी। अरे एक आ आंटी थीं उनको मेरा गाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। उन्होंने बोला कि अ, मतलब उनकी बेटी को भी आया तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को आपके साथ फोटो लेनी है, फोटो लीजिए ना। अच्छा ठीक है, ले लीजिए।
<laughs> <laughs> अच्छा। रिश्ता तो नहीं माँग रही थीं? रिश्ता तो नहीं लेकर आई थीं आपके लिए?
<laughs> नहीं नहीं, इतना तो नहीं माँगा उन्होंने। फोटो माँगी थी फोटो खींची थी मैंने।
<laughs> <laughs> <laughs> अरे! तो चलिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि फोटो में ही देखिए आपका काम चल गया। बाकी रिश्ते तक बात नहीं गई। तो चलिए आपसे ना जुड़के काफ़ी अच्छा लगा और आपकी सफ़र की कहानी काफ़ी अच्छी थी। बहुत धन्यवाद।
हाँ, हाँ, ठीक है, जी, जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।